Okey.
El personaje que está en el juego. Entonces, sería hacerlo hablar al personaje, no por algo que yo escribí, sino por una inteligencia artificial.
Sí, sí. Ujú. Sí, y me imagino que viene también con que si quieres emociones, que si quieres cierto tono de voz, como también muy específico, ¿no? Ajá.
Y eso tendría sentido. Ándale. Ándale. O sea, que tenga que parezca vivo el personaje, ¿me explico? Que reaccione el mundo que esté alrededor suyo, y que interactúe con los demás personajes, y que pueda, digamos, eh, tener recuerdos, ¿sí? Por ejemplo, había personajes que había puesto, que eran racistas con otros. Bueno, ya <chuckles> no te voy explicar el contexto del juego. O sea, eran eran unos personajes, ese sí, es que había había, como que varias especies en juego, y algunos eran racistas con los otros, <chuckles> y como que se odiaban. <giggles> Y, pues, y podía como decir como que: "Ah, te detesto. Ah, enano. Oh, enano, oh". Ándale, era eran eran conflictivos entre ellos. Entonces, la idea era eso, de que fuera natural, que se expresaran de forma natural, y que fueran espontáneo, y ocupaba ChatGPT a fuerzas.
Ajá. Ujú. Mm. Sí, sí. <chuckles> Bueno, como hiciste un resumen. Ajá. Entiendo. Okey, okey. Sí, sí. Sí, generaba el conflicto, pues, para el videojuego. Ajá. Ajá. Ujú. Okey.
Entonces, lo intenté con co u usar la la un se le llama, este, ay, no recuerdo el nombre. Ah, una API. Ocupaba usar la API, pero el detalle está en que no funcionó. Duré uno un tiempo, bastante tiempo, 1 mes, creo, en hacer la conexión y personalizando todos los detalles, pero no funcionó al final. O sea, sí funcionó, pero dejó de funcionar, pero no por mi culpa, por culpa de OpenAI por culpa de ChatG de la compañía. Sí, pero es un tema muy largo, y y estoy muy enojado por eso <laughs> el que pues no fue mi culpa. <laughs> Fíja y y ya lo y lo tuve que, ah, reemplazar con otro algoritmo, que es un a un algoritmo que se llama, Cadena de Markov, que es, eh, simula lo que haría, este, pues, lo que haría ChatGPT, por así decirlo, pero sin ser una inteligencia artificial. Así lo arreglé. Ese ese es mi resumen, ¿qué te parece? Estoy muy enojado con Chat con OpenAI <laughs>
Ujú. Mm. Ajá. Ajá. Okey, sí, ya, <chuckles> okey. Ujú. Okey. Sí, no, se nota. <laughs> Sí, está fuera de tus manos. Ujú. Oh. Sí. Okey. Interesante. Sí, <chuckles> lo noto. Es que es como eso, ¿no? Como estos, eh, pues todo lo de programación obviamente tiene estos retos de interactuar, con la inteligencia artificial, cosas tocno de tecnología, entonces, muchos aspectos técnicos, que no están en las manos de uno, ¿no? <chuckles> Oye, sí ajá, dime.
Ujú. Ujú. Entonces, otra cosa que recomendaría, este, es guarda, este es guarda, este, mucha calma. Sí, es todo lo que recomendaría, pero un gusto un gusto hablar contigo, ¿eh?
Ujú. Me encanta. <laughs> No, un placer, y muchísimas gracias por responder mis preguntas. La verdad que es un tema superinteresante, esto de, pues, iniciar un proyecto, y en este tema de la programación. Qué interesante todo lo que me cuentas, y muchísimas gracias por este último consejo, de verdad.
Ujú. <laughs> Espero que lo hayas disfrutado, y que hayamos aprendido mucho, ¿no crees?

Mm
Porque no cualquier persona va a querer pagar por tu juego. Va ¿Verdad? Eh, porque el juego es un entretenimiento, no cualquiera lo lo va a pagar.
Sí, claro.
Es solo una persona que tenga suficiente dinero para pagarlo y demás y tiempo para jugarlo, ¿no? Porque es un entretenimiento, vaya. ¿Cómo la ves? Mucho que tomar en cuenta, ¿no?
Ujú. Claro. No, pues bastante interesante, claro. Pero si un estudiante así que no tiene mucha noción, pero quiere empezar por algo y que te pregunte específicamente: “Oye, ¿qué inversión inicial yo necesito?”, contando, pues esto, ¿no? Que si un programa especial, ciertas herramientas. Eh, ¿cuál sería un un buen presupuesto para invertir, antes que? Ajá.
Ujú. Ujú. Presupuesto, presupuesto. Okey, ah, okey, mira, el presupuesto más gordo que puede tener es el equipo de cómputo que va a utilizar. Si ya tiene su laptop, ya puede con eso. O sea, bueno, pero buena laptop, ¿no? Tampoco tampoco te que tan fea. Tiene que ser una buena una buena computadora de escritorio, si es posible, y si ya tiene eso, pues solo ocupa el tiempo. Si lo hace por sí solo, solo ocupa el tiempo y su computadora porque, en sí, todas las herramientas que existen ahorita en internet, pues la gran mayoría son gratuitas y están y son como tipo Unity
Mm. Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Mm. Okey.
que que te van a cobrar solamente cuando empiezas a ganar dinero.
Sí. Ya entiendo. Sí, claro.
Esa es una gran ventaja, ¿eh? Eso es una gran, gran ventaja.
Y sobre todo porque, pues, la mayoría son freelancers, ¿no? Entonces, pues esto viene fenomenal. <chuckles> La verdad.
Ándale. So sí, viene fenomenal y para que tú te pongas a planearlo, ¿no? Y y, por ejemplo, para trabajar junto con amigos también hay herramientas para trabajar junto con otras personas que son gratuitas hasta un cierto, o sea, una cierta cantidad de límite, ¿no?
Ujú. Ujú. Okey. Qué interesante.
Qué genial, ¿no? Pero requiere mucho, digamos, planeación porque el porque digamos, quiero hacer un juego sencillito, ¿no? Y tú lo planeas en tu mente, dices: “Ah, pues voy a hacer un juego tipo de naves, voy a hacer un tipo juego de de buscar cositas, voy a durar unos 2 meses”.
Sí, claro. Ujú. Ujú. Ujú.
Pero nunca nada sale como lo planeaste, lo aseguro, y peor en programación. Te puedes aventar 3 años y us si quieres. Si quieres y, a veces, te sales te salen un montón de problemas, ¿no? de que programaste algo bien sencillo, que el movimiento del del jugador, pero algo sale mal y puedes durar semanas intentando encontrar el error de qué f salió mal en tu en tu desarrollo, ¿no? Y resulta que en tu hoja de código lo que estaba mal era un punto y coma.
Ya Sí. Uf. Sí, claro. Me imagino. Ujú. Guau. <chuckles> Ujú. Sí, o sea, todo un rollo ahí que por una cosita te complicó todo, ¿no?
O o sí. Sí, sí, sí, hojas enteras de, por ejemplo, 2000 líneas de código y, no sé, por algo bien tonto de que un punto y coma. Eso era tu error. Un punto y coma donde no debería de ir. Y tú, ¡ah! Queriéndote arrancar los cabellos de la cabeza. ¡No puede ser! 2 como 1 semana. ¡No puede ser! Pasa muy seguido.
Ujú. Ujú. Uf. <giggles> Sí.